Eh ben écoute, heu, moi je dirais plutôt, heu, heu heu, j'ai regardé pas mal de séries médicales dont Docteur House et, heu et et heu, je me suis, heu, pas mal inspirée de d'un peu chacun des personnages qui ont vécu des choses, heu heu, qui peuvent être, heu, assez compliquées du côté du travail ou qui qui vivent, heu, des choses tous les jours, heu qui font face à des problèmes très compliqués, puisque moi aussi dans ma vie, j'ai fait face à des des soucis et des problèmes très compliqués, mais qui qui s'en sortent toujours plutôt bien. Et j'avoue que, heu, l'abnégation, heu, le le fait de de réfléchir et de beaucoup penser, c'est quelque chose qui est qui se voit énormément chez moi et heu, que j'avais quand j'étais plus jeune, heu, beaucoup de mal à gérer et qui finalement avec le temps, heu heu ça s'est révélé être plutôt, heu, une série qui m'a beaucoup inspirée pour aller, heu heu au-delà de mes difficultés et heu et toujours continuer malgré les soucis qui se présentent à moi et peu importe la difficulté de ceux-là. Donc, je dirais plutôt les les personnages de l'équipe de Docteur House, ouais.
Ah je connais, oui. <chuckles> OK. Oui. Oui, en fin de compte, ouais. Oui, mais est-ce que tu as regardé, heu, Grey's Anatomy ou pas du tout? Je pense que tu connais, ouais?